Sì, sì, assolutamente. Mhmm, che sia preparare una presentazione per il lavoro, che stendere i panni, cioè io <chuckles> sono sempre ci circondato. Mhmm, per capire da dove parte tutto, vabbè, io ho il ricordo più forte in assoluto, mhmm, perché declina perché declina la musica, uhm, in diversi contesti, che sono sia quello della prima avventura da da adolescente che il primo festival, l la prima il primo viaggio in treno da soli, è quando avevo 14 anni, mhmm, ehm, e abbiamo deciso di prendere dei biglietti per andare a Bologna all'Independent Day, che era un festival di musica rock, punk rock, che all'epoca andava tanto.
Certo. È un festival che non esiste più o che ancora esiste, c'è ancora?
No, no, no, c'è ancora. No, no, no, c'è da sì, da oltre 20 anni, sì, sì. Ehm, e all'epoca a 14 anni appunto ci siamo abbiamo deciso di organizzarci anche un po' tragico <chuckles> tragicomicamente per per andare a questo festival, mhmm, per la prima volta, ehm, a vedere vabbè i vari gruppi che c'erano in quel periodo, tra cui i Blink-182. E sicuramente, ecco, mhmm, se devo pensare a un momento in cui è partito tutto e una scintilla che in qualche modo mi ha dato modo poi di vivere la musica, mh, sotto vari aspetti, è sicuramente sicuramente questo concerto. Perché per me il primo concerto è stato er letteralmente un una sorta di illuminazione mistica, no, ehm, tutta quella gente
<laughs> Certo, famosissimi. Eh, molto spesso succede così, eh, per i primi concerti. Diciamo che le persone magari appunto in periodo adolescenziale iniziano a formarsi i a formare i loro gusti musicali, magari, ehm, allontanandosi un po' oppure approfondendo i gusti musicali che fino a quel momento magari hanno sentito, uhm, si sono sentiti sottoporre dai genitori. Per te com'è andata? Come sei ar a questo genere?
Ma poi p quando hai 14 anni, quando sei adolescente, cioè, mhmm, <clicks tongue> hai bisogno di trovare la tua dimensione perché ti sembra di essere sempre sbagliato e che gli altri non capiscono letteralmente mai nulla, mhmm, di quello che sei, no, uhm: "Tanto voi non mi capite", vuoi soltanto incanalare quella rabbia sana dell'adolescenza in qualcosa che può essere, ehm, un hobby, la musica, quindi per me trovarmi in mezzo a 4000 persone che pogavano, mhmm, uhm, al suono di What's My Age dei Blink lì a Bologna per me era era il momento giusto, no, era, non lo so, cioè non volevo crescere, volevo fermarmi in quel momento e vivere quella cosa.
Eh, sì. Esattamente. <chuckles> Eh, si è cristallizzato questo ricordo. Poi un un'altra cosa che probabilmente lo ha reso speciale è anche il fatto che tu lo abbia, ehm, condiviso con dei tuoi amici, con cui ti sei addirittura, ehm, proprio organizzato. Quindi la musica non è soltanto una questione strettamente personale, ma è anche una questione di condivisione di gruppo.
Sì.